Hem explorer de nouvelles choses en ce moment, pas trop, mais pareil heu, pareil que toi, si, heu, si ça se présente à moi, heu, je je serais pas je serais pas réfractaire, tu vois, heu, je me lancerai probablement. Mais heu, je suis plus dans l'optique en ce moment de cultiver ce truc ce truc-là. Heu surtout par rapport à l'enseignement du coup, j'é j'élargis vachement, heu, mais heu mon réseau au niveau de mes élèves, et cetera, et heu et ce truc-là, heu, j'aimerais le cultiver, tu vois? <chuckles>
Mmh. Oui, voilà. Mmh. C'est ça. Mmh. Mmh. Mmh. Oui, parce que toi en plus, heu, comme tu es prof heu particulière, après tu il faut aussi que tu recherches de nouveaux, heu de nouveaux élèves ouais. Donc, heu, finalement, tu as plusieurs casquettes à développer, la partie pédagogie, mais aussi la partie recherche de clients, on va dire, heu
De nouvelles heu de nouveaux élèves ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un peu il y a beaucoup de communication en fait, heu, sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est 1 point 1 point que tu relèves, ouais ouais, exactement. Faut être un peu multitâches. <laughs>
Voilà. Il y a ça aussi, ouais. Et ça, c'est vrai que Mais oui, oui, oui. Après, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais bon, ça peut pas ça peut ne pas convenir à tout le monde aussi, donc ça dépend aussi de la personnalité de chacun.
C'est ça, c'est exactement ça. Et toi dans ton métier du coup, est-ce qu'il y a des trucs, heu, nouveaux comme ça, heu, que tu peux essayer, heu, ou cultiver? <chuckles>
Mmh. Ah. Mais moi ouais, moi, je suis plutôt dans la partie, heu heu, web, donc du coup, il y a toujours des nouvelles technologies. <chuckles> Donc, c'est ça là, c'est le là, c'est le problème où il y a trop de nouvelles choses. Donc, il faut être sélectif finalement. <chuckles>
Mmh mh. Ouais d'accord. D'a mmh. OK. Et donc du coup, toi tu as ce rôle quand même d'adaptabilité où tu sais à peu près comment réagir et ce qu'il faut chercher et tout, ouais. OK, incroyable!
Mais heu Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Quand je te disais que je recherchais assez rapidement, heu, les informations, c'est aussi, heu, dû à mon métier.
OK, trop bien. Bah écoute merci pour cette conversation.
<chuckles> Ouais. <chuckles> Moui, merci à toi aussi.